อา ค่ะ แต่เขาบอกบางแก้วดุเนาะ
ครับ แต่ เอ่อ แต่ผมว่าเป็นหมาติงต๊องครับ
อืม เหรอคะ?
อืม เหอะ อันนี้ไม่ดุเลยครับ ก็คือว่าเป็นหมารับแขก ก็คือเป็นมิตรกับคนรอบข้าง เป็นมิตรกับทุกคน ยกเว้น ทะเบียนรถ แล้วก็โซฟา แล้วก็รองเท้าครับ
อา อ๋อ เขาต้องมีอะไรกับทะเบียนรถแน่ ๆ เลย หรือเขาบอกหวย <laughs>
ใช่ เขาจะชอบแทะไปเรื่อย แทะไปเรื่อย ถ้า ถ้าสามารถปีนขึ้นหลังคาได้ ผมว่าคงแทะหลังคาแล้วครับ บางแก้วของที่บ้านเพื่อน แทะหมดทุกอย่าง ไหนอะ
<chuckles> <laughs> อ๋อ โอ๊ย น่ารักจัง แต่เขาเลี้ยง เขาเลี้ยงบางแก้วเก่ง ถ้างั้น ขนาดบางแก้ว ไม่ดุ ปกติบางแก้วเขาค่อนข้างดุเนาะ เขาไม่ค่อยเชื่อใจใครอะ อ๋อ
ใช่ครับ อันนี้ไม่ดุเลย ใช่ อันนี้ไม่ดุเลย แล้วก็ เว แล้ว แล้ว แรก ๆ เขาเลี้ยงอยู่ 2 ตัว แล้ว ค ตอนเนี้ยออกลูกทั้งหมด 3 ครอกแล้ว แต่ครอกที่ 3 นี่เขาไม่ไหวแล้ว ก็เลยเอาตัวพ่อไปทำหมันครับผม แล้วก็จะเหลือตัว แล้วตอนเนี้ยเหลือลูก ก็ปล่อยออกไปหมดแล้ว เหลือลูกเขาอีก 2 ตัว ตอนนี้ก็เลยไม่มีใครเอาแล้ว ก็เลยเลี้ยงไว้ 4 ตัว
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ โอ้ น่ารักจังเลยค่ะ
อืม แต่ก็น่ารัก น่ารักหมดเลยครับ ทั้ง 4 ตัว ไม่มีตัวไหนดุ ไม่มีตัวไหนกัดคนเลยครับ แต่ถ้ากัดแน่ ๆ คือกัดแมว กัดนก อะไรอย่างเงี้ย มี อา ครับ
อืม โอ้ <chuckles> อ๋อ เป็นศัตรูกับนกและแมว อืม เนาะ เก่งค่ะ
ใช่ครับ แล้วก็ แล้ว แล้วถ้าหลุดออกไปนอกบ้าน เรียก เป็นหมาที่ไม่มีหูครับ
ค่ะ อ๋อ ไปแล้ว ไม่ได้ยินแล้ว อืม อืม
เรียกแล้วไม่ ไม่ได้ยินแล้ว ได้ออกนอกบ้านนี่ไปเลย ไปเลย แต่ถ้าเห็นเราถือไม้ปุ๊บ ไม่วิ่งหนีเข้าบ้าน
โอ้ ค่ะ แล้ว? ไปไหนอะ?
จะหนัก จะนอนลง
อ๋อ แล้ว แล้วต้องทำแบบหู หูลู่ ๆ
เห็นแล้วถือไม้แบบ จะนอนลง จะนอนลง นอนนิ่งเลย แล้วก็ไล่เข้าบ้านก็ไม่ยอมเข้า ต้องให้เราอุ้มเข้า
ค่ะ ค่ะ <laughs> โอ้โฮ สำคัญ อืม
จะลาก จะลากก็ไม่ยอม ใช่ ต้องอุ้มเข้าอย่างเดียว ต้องอุ้มเข้าบ้าน แล้วคิดดูว่าตัวใหญ่แล้วอะ เมื่อวานผมไปบ้านเพื่อน แล้วกลับออกมาแบบ โอ๊ย บอก "หมูยอง ข เข้าบ้าน!" อะ ไม่ยอมเข้า ถือไม้ปุ๊บ นอนปุ๊บ เดี๋ยวไม่ยอมอะไรทั้งสิ้น ต้องอุ้ม เออ อุ้มขึ้นบ่าเลยอะ โอ๊ย เข้าบ้าน เข้าบ้าน หนักเหลือเกิน
อืม ค่ะ <laughs> ค่ะ อืม อา ต้องอุ้ม อืม อืม ตัวก็ใหญ่ เนาะ แหม เข้าใจอ้อนนะ เข้าใจ เข้าใจเล่น ก็จะรู้ว่า ทำ ถ้าทำ อย่างงี้อะ ไม่ ไม่ตีเขาหรอก ใช่ไหมคะ? อืม <laughs> เล่นนี่แหละ ไม่เจ็บ
ใช่ครับ เข้าใจเล่นครับ ไม่โดนตี แต่ก็ต้องโดน ต้องโดนนิดหน่อยแน่ ๆ แล้วตี ตี ตีเขาเสร็จปุ๊บ ก็เอาไม้ให้ อันเนี้ย ให้เขา แล้วเขาก็แทะไม้ให้พังหมดเลย
ค่ะ ค่ะ